У меня очень много времени уходит на рутинные задачи. Ну, вот, какие-то бытовые мелочи, э, постоянно на что-то отвлекаюсь, э, и, вот, я не могу расписать правильно свой распланировать, да, свой рабочий день. Э, вот, да, потому что я понимаю, что у меня есть более важные, более четкие, там, цели, планы и задачи, которые, вот, они мне действительно важны. Это и по работе, и по, эм, моему саморазвитию, да, там, реализации. Я понимаю, что я это всё отодвигаю на какой-то задний план и начинаю, вот, заниматься мелкими рутинными такими вещами, потому что мне кажется, что кроме меня их никто не сделает, э, и они меня раздражают. Да, если это какая-то там, вот, в доме, что-то, беспорядок какой-то, и меня это напрягает, я не могу переключиться на что-то более там серьёзное, потому что, ну, вот это мелкие дела, да, там, ну, меня напрягают. И я, ну, я просто не понимаю, как мне вот я потом, получается, они отнимают у меня очень много времени, энергии, что у меня уже не хватает, там, сил вернуться, э Ну, то есть, когда я начинаю, да, уже заниматься более серьёзными вещами, я понимаю, что я уже, ну, прям выдохлась, да, мне уже нужна энергия и какой-то отдых. И это всё, вот, я как белка в колесе кручусь на какие-то ненужные мне вещи. И до серьёзных вещей, ну, я так и не дохожу. Вот меня, прям, это раздражает. И я не знаю, как, что с этим делать и как вообще переключиться, или планирование, ну, что мне в этом поможет? Мне бы хотелось твой совет.
Понятно. Конечно. Да. Мгм. Да, ты знаешь, вот такое вот это ощущение, что рутина съедает слишком много времени и сил, знакомо очень многим. Часто дело не в лени или какой-то плохой организации, а в том, что на тебе оказалось слишком много задач, которые требуют внимания, но не приносят ни радости, ни ощущения смысла, не так ли? Желание вот перестать тратить на это столько энергии- это не про сбросить ответственность, а про стремление освободить пространство да бо для более важных и ценных вещей в твоей жизни. Я тебя правильно понимаю?
Да. Да да, точно, потому что, ну, как раз хочется, да, больше времени уделять ценным и важным вещам, да, которые мне вот в жизни, ну, помогут. Тем более, там, сейчас такой период, что мне хочется развиваться в новом деле, я бы могла, ну, больше этому посвящать время. А вот когда, да, я трачу себя на какие-то мелкие вот такие рутинные дела, э, то у меня не доходят руки, и я тут, ну, начинаю потом себя винить, что-то говорить себе, что я вот какая-то ленивая, так я не, м, могу себя организовать, да, чтобы заняться тем-то полезным. И вот какое
Да. А, даже так. А скажи, пожалуйста, какие именно рутинные задачи вот сейчас отнимают у тебя больше всего времени и сил?
Ну, это вот, например, да, я просыпаюсь, там, начинаю делать на всех завтрак, э, а потом это Дом, потому что там всё разбросано. Мне кажется, нужно всё это поубирать, чтоб вот да. Я сажусь, чтоб я с села, да, за свои дела, и была полная, там, чистота, меня ничего не раздражало, не отвлекало. Но потом появляется какая-то там глажка, стирка, потом появляется магазин, потом появляется ещё там обед уже надо готовить, ну, в общем, такие какие-то дела, что на мои вот большие и важные остается очень мало времени.
Прибрать, да. Да, понятно. Понятно. Ну у меня такое ощущение, что ты взвалила на себя очень много, вот, э, честно тебе скажу. А есть ли кто-то на работе, ну, хорошо, по работе ещё, а, мы поговорим. Вот, дома кому-то теоретически могла бы передать часть э этих задач?
У меня получается, что все работают дома. И, э, но почему-то у меня, э, больше времени свободного. Ну, как как-то кажется, да, так что. Или это просто я вот такая, что я думаю: "Ну, я всё успею: и своими делами позаниматься, и поработать, и дома всё организовать". То есть, э, получается, как будто все остальные очень сильно заняты, а вот я только вот одна могу всё это организовать.
Мгм. Ага. Понятно. Значит, ты, э, ты тоже работаешь из дома?
Да да.
Понятно. Вот теперь я чуть-чуть понимаю, потому что тут, скорее всего, а, классическая вот эта история, где мама, или супруга, или же дальше, или же только даже женщина дома находится, и она может всё. То есть её работа- и успевать и на кухне, и по дому успевать, и ещё, э, пожалуйста, и по работе ещё успей, да? Вот у тебя, скорее всего, вот, э, классическое вот вот такое. Потом ещё ты чувствуешь себя очень даже, э, вот э, в э, ну, всё-таки женщина дома, она же должна, как бы, вот вот это есть у нас, да, успевать и з и за дом, и приготовить, и ты чувствуешь себя даже в какой-то смысле, мне кажется, чуть-чуть виноватой, если это не делается. Потому что если ты не делаешь, то, получается, больше никто и не будет делать, не так ли?
Конечно. Да, да, вот даже если я ничего не делаю такого, да, там, я уже д себе говорю: "Так, стоп, всё, я не хочу. У меня есть важные дела, вот я себе там наметила какие-то задачи, я не буду этим заниматься". Ну, потом, мне может даже позвонить мама моя и сказать: "А ты что, ничего не делаешь?" Я говорю: "Ну как это я ничего не делаю? Я вот сижу, занимаюсь своими делами". "Да? А ты что-то приготовила поесть?". Ну, то есть, и вот тут у меня начинается какая-то вина, типа: "Вот я сижу, а я же там ещё ничего по дому не сделала". Да, это какая-то вот, э, не очень приятная вещь, и, ну, я не знаю, как из этого
Ух ты! <chuckles> Понятно. Ну, конечно, так тоже нельзя делать. Да, я думаю, э, с тобой, честно говоря, не совсем честно поступают. Поэтому давай-ка мы с тобой, э, подумаем, да, что мы можем при мо э, предпринять и что мы можем попробовать. Ты знаешь, попытка передать сразу, э, много обязанностей часто вызывает сопротивление у ю и усталость. То есть, если ты даже щас сразу будешь кому-то говорить: "Давайте всё, я устала, и давайте это в всё сами делайте". А, э, будет сопротивление. В любом случае, потому что, во-первых, они уже все дома, которые с тобой живут, они к так к этому привыкли. То, что ты постоянно подбираешь, убираешь, готовишь, гладишь, стираешь. Поэтому гораздо эффективнее выбрать одну конкретную рутинную задачу и решить, как она может быть упрощена. Например, ты можешь, э, а, мойку посуды передать другому человеку. Не обязательно что-то большое, но, по крайней мере, рутинные, которая будет у тебя забирать какое-то количество времени. Вот посуда, например, забирает очень много времени. И если вот одно это то, что ты можешь кому-то передать, ты не будешь им говорить: "И посуду мойте, и стирайте, пожалуйста, и там подметайте". Можешь сказать просто: "Давайте посуду". Вот, э, а передаёшь, например, скажем, а старшему сыну или старшему ребенку и автоматизировать вообще. Это, чтобы постоянно этот человек эт этим занимался. Такой подход даёт, э, ощущение контроля, во-первых, этому человеку, то, что он тоже помогает, что-то делает, ещё не забудь их, э, похвалить, сказать: "Ох, как у тебя хорошо получается". Даже если тебе приходится ведь после них это ещё перемывать. И чтобы у них был стимул тоже помогать, и вот этот дофаминовый эффект, когда кто-то кого-то хвалит и ещё им это нравится, может тебе помочь и, знаешь, чуть-чуть, конечно, открыть тебе кое-какое время, чтобы ты занималась и свободно своими делами. И то же самое, может быть, м, сможешь сделать, например, со стиркой. И уже вот, смотри, э, посуду отбили, стирку отбили и, может быть, ещё пару вещей, и тоже уже у тебя вой хоть какое-то время на самореализацию появится. Как ты думаешь, пойдёт такой вариант?
Точно. Да. Да. М. Да, да, это очень хороший вариант, потому что я такая вот, да, заботливая: "Ну ладно, ладно, работайте тут, занимайтесь, я быстренько сейчас всё организую". А я же уже чувствую, что это меня напрягает и отнимает у меня много сил и энергии. И вот, э, очень классный, да, такой метод, стоит попробовать. Как раз, да, через похвалу. Обязательно там похвалить и распределить задачи. И, э, каждый же сможет выделить себе, там, 15-20 минут на какой-то отдых, э, отвле отвлечься, да, от работы и, там, заняться то ли той же стиркой, посудой или какой-то уборкой, когда каждый за собой уберёт вещи. Э, ну, я думаю, конечно, это
Конечно конечно. Конечно. Или, например, да, элементарно, может быть, даже заправить, э, с свою постель. Как-то, знаешь, э, сказать, что утром все просыпаемся, заправляем свою постель. И это тоже уже, по крайней мере, даже если комната не убрана, э, сам факт, что постель стоит чистенькой, убранной, вот это уже, знаешь, нравится человеку. Потихонечку потихонечку, э, и домашние тоже могут к этому, э, и привыкать тоже. Ещё, знаешь, вот, э, например, скажем, ты, э, ещё раз, э, и т ты сказала, что между между словами, между разговором то, что есть вероятность, что, э, эти люди, которые живут с тобой дома, они могут быть просто это не очень хорошо сделать, да? И в да, в этом случае, знаешь, э, чуть-чуть как бы будь попроще, потому что, э, пока они привыкнут, э, возьмёт, э, какое-то время, а у женщины сразу, э, срабатывает такой инстинкт: "Чем вы щас вот это все будете делать как попало, а я уже и сама с сразу сделаю очень хорошо". И это чаще Да, это чаще ошибка, потому что это не даёт возможности людям людям становиться лучше. Потому что тем более, если ты не даёшь им большие какие-то, э, задачи, хоть по-маленькому, потихонечку, а, у надо им дать возможность, э, улучшить, э, вот то, что они делают. Тем более, если они это делают каждый день одно и то же, то, в конце концов, они будут это н делать лучше. А если всё-таки ты хочешь, э, просто у удостовериться, что они всё это делают хорошо, да,- дай им короткие инструкции. Или, например, скажем, ты 1 раз сделай хорошо, сфотографируй и пошли вместе с инструкциями. И скажи: "Вот, если б вы вот так бы сделали бы, было бы очень хорошо". И, конечно, опять-таки поощряй и, может быть, даже что-нибудь маленькое подари, и потихонечку у тебя получится, вот, красиво всё делегировать. Как ты думаешь?
Да да. Точно, да. Да. Ой, спасибо большое. Да, я как раз так и попробую. Даже если у них с первого раза не будет получаться идеально, да, так как мне нравится, как я привыкла,- я не буду лезть, всё исправлять, я просто скажу: "Супер, молодец, но в следующий раз можешь вот попробовать ещё лучше". И так, э, с каждой попыткой у них будет получаться. Это отличный совет. Спасибо тебе большое.
Обращайся ещё. Пока пока.